En c'est différent parce que le, bah, l le reste surtout, ça va être, heu, l'élaboration de scénarios pour des jeux de rôle que je fais voilà, heu, toutes les semaines depuis des années et des années. Heu là, c'est plus un côté littéraire. Donc là, on va créer des univers, on va créer des mondes, des personnages. Donc c'est complètement différent parce qu'on va sortir complètement du carcan de la matière, en fait. Là, on est complètement dans l'imaginaire, dans dans la fantaisie, dans pas dans l pas dans le réel, ni dans le concret.
Mmh mh. OK. Oui. On a plus de portes, heu, ouais, mmh, ouais mmh, enfin en fait, heu, c'est vraiment beaucoup plus
Oui, là, on peut on peut délirer un peu ouais.
Ouais, c'est ça. OK. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, heu, finalement, le il y a pas de processus créatif, heu, général de base hein, qui s'adapterait à tout type d'art quoi. Tout dépend vraiment de l'art, de ce que c'est, de mmh, OK.
Ouais, je pense pas, ouais. Je pense ça dépend aussi beaucoup des personnes. Certaines personnes, elles vont avoir besoin, peut-être, de se rapprocher, peut-être, de ch trucs un peu organiques, naturels. D'autres, aller plus dans l'abstrait, aussi et ça peut vraiment changer la façon dont on va aborder, je pense, sa propre créativité. Si jamais on va voilà, heu, sur quelque chose de naturel, on va regarder pe la forme des arbres, heu, je sais pas moi, heu, comment les vagues elles bougent, comment le la lumière se reflète sur, heu heu une feuille sur lequel il y a une goutte, alors que si on est abstrait, on va imaginer d'autres choses, des trucs, heu, des formes, heu, rectilignes droites, des angles, des choses, heu, déstructurées. Et je pense que la la façon de ouais, c'est ça et je pense s que du coup, ça peut énormément changer la façon dont on aborde la créativité. Si on veut quelque chose qui puisse parler à tout le monde, que les gens puissent voir et apprécier comme je sais pas, par exemple une, heu, une peinture qui représente une personne. Mais b imaginons, heu, photo réaliste, là, tout le monde, tout de suite, va comprendre et heu, voilà, heu, prendre sa main de la mettre dans un s dans un seau de peinture et faire des éclaboussures sur une toile et raconter une histoire derrière abstraite qui elle, bon, voilà heu, faut quand même réussir à la comprendre, quoi.
Mmh mh. C'est vrai. Tout dépend de ce qui t'anime un peu. Mmh. Mmh mh. Oui.